Oke problem-nya ya, kalau dari hal-hal yang sering juga nih didiskusikan ya, sama temen-temen gitu kan. Ini Kak, edukasi kita terkait sampah dan lingkungan dari dari pemerintah sepertinya belum terlalu serius nih Kak, untuk sampai ke tiap-tiap individu, mungkin belum ada kayak terpatri dalam hati gitu, kalau kita berkaca ya dari Jepang, Singapura, dia dari kegiatan sehari-hari betul, budaya nah, gimana cara nanemin budaya itu kan dari kebiasaan dulu kan Kak. Nah, masalahnya Indonesia, negara kita, mohon maaf, mmm, kebiasaannya tentang lingkungan ini kayaknya masih kurang, lebih pengen yang praktis-praktis aja, ya kan heeh dari be
Mhm. Ya. Oh. Mhm. Oke oke oke. Betul, betul, udah jadi budaya ya. Iya, sih betul. Heeh. Iya lagi iya lagi. Benar benar benar benar. Apa butuh di ini kali ya, kan, kalau mungkin kalau yang aku lihat kesuksesan di Singapura tuh karena mereka memberikan denda yang besar banget kan. Buang sampah, berapa puluh juta gitu, nah, kalau itu diterapin di Indonesia eee, bakal efektif enggak, menurut kamu?
Wah, betul banget tuh Kak. Mhm. Menurutku, akan bakal efektif, walaupun tentunya masih banyak penolakan-penolakan ya, karena, mmm, di negara kita ini, regulasi kadang ditentang Kak, regulasi-regulasi yang bagus ya, mhm.
Mhm. Pasti ya, pasti. <chuckles> Suka-suka masyarakat gitu ya.
Betul, kadang sering banget ditentang. Kalau memang ya pemerintah itu serius ya Kak, yang misalnya siapa pun yang kedapatan buang sampah ya. Misalnya, kayak di Singapura aja ya Kak pon apa untung rokok aja kena ini kan bisa kena denda kan. Nah kan nah, betul di pabrik-pabrik apa, area gitu kan. Coba deh kalau Indonesia misalnya pemerintahnya juga serius nih, nerapin regulasi, aku yakin dari yang tadinya awalnya terpaksa pasti terpaksa nih untuk ngantongin sampah, enggak mau kena denda akan lama-kelamaan mungkin ya dalam waktu set apa, 5 tahun sampai 10 tahun pasti akan jadi kebiasaan juga Kak. Nah, tapi tentunya kan harus didukung oleh masyarakat itu sendiri yang mendukung regulasi itu sendiri, nah
Padahal bagus tuh, mhm. Nah, betul betul betul, ngerokok juga enggak boleh kan di tempat umum. Mhm. Mhm. Ah betul, dan yang dan harus tegas kali ya, kalau udah ada peraturan, tapi pas orang buang sampah didiemin enggak dikasih, eee, enggak dikasih, eee, tun hukumannya, enggak suruh bayar, ya orang jadi nyepelain kali, gitu kali ya.
Hukuman gitu kan, mhm. Nah, betul Kak, berarti memang ada tuh kayak rasa, mmm, apa ya, kepercayaan juga ya, antara pemerintah dan masyarakat yang terbentuk ya kan. Nah, itu sih yang yang di Indonesia sepertinya masih menjadi fokus, mmm, yang harus kita bangun lagi nih.
Iya iya. Betul betul Betul betul betul, sepakat sepakat.

Sebenarnya, menyortir itu penting, Kak, tapi yang lebih penting ya, kalau dari, mmm, kacamata aku, mmm, nanti, ke mananya sampah itu. Banyak kan orang cuman mensortir, kayak plastik sama plastik, sampah apa, organik sama organik, ya bekas-bekas makanan gitu, tapi, ujung-ujungnya ke TPA semua. Nah, menurut aku, mmm, ini sering ya kami diskusikan juga ya, Kak, di apa, di p eee, di perkuliahan. Untuk memindahkan sampah ke TPA, itu tidak menyelesaikan masalah, Kak, kita hanya memindahkan masalah, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Tapi permasalahan sampah itu, harusnya yang tidak bisa terurai s mmm, kembali secara normal ya, dengan alam kan, kalau yang organik tadi akan kembali ya, ke alam gitu, terurai. Tapi kan yang plastik, enggak, Kak, butuh waktu bertahun-tahun. Nah jadi, harusnya ada pihak ke-3, entah itu pemerintah yang, eee memang, eee, bekerja sama ya dengan, mmm, para-para NGO, atau komunitas tertentu yang memang membuka, eee, untuk penang bukan penanggulangan, pendaur ulangan dengan cara yang bijak, Kak. Kalau cuman sampai ke TPA tuh, enggak ini deh, itu tuh bukan menyelesaikan masalah, i Dan iya, dan dan sampai kapan gitu? Kalau 1 plastik aja tuh bisa sampai 100 tahun loh, untuk daur ulangnya.
Mhm. Yang lebih penting itu ya. Iya, betul. Mhm. Betul betul. Iya. Betul ba Mmm. Dia numpuk juga gitu, ujung-ujungnya ya. Iya iya, betul betul. Betul betul betul. Kalau di Singapura sih, aku dengar udah ada ya, untuk membakar sampah tanpa ada polusi, gitu. Jadi keren banget tuh.
Nah. Nah, keren banget tuh. Dan, tahu nggak, Sis, mmm
Kenapa gak kerja sama aja ya? Bikin kayak gitu di Indonesia ya.
Bisa jadi. <chuckles> Iya iya, Kak, mungkin, mmm, kurang tahu juga, karena lag bukan lagi berada di posisi mintal misalnya ada posisi di kementerian atau apa. M mungkin, mmm, enak juga ya, Kak, menyoroti atau <smacks lips> misalnya menjadikan suatu pendapat nih, iya. Bisa nih kita, mmm, kayak Singapura juga, apa, bakar sampah tanpa polusi, terus, mmm, apa, hasil dari panasnya tadi tuh bisa dirubah ke energi lagi, Kak, itu kan keren kan, jadi, berbagai dimensi kan kenanya. Keren sih menurut aku.
Iya iya. Betul betul, saran gitu ya. <clears throat> Iya iya iya. Ah, betul, keren banget. Betul betul betul. Okelah, kita ngomongin masalah yang ada di sekitar kita ajalah, itu kan terlalu tinggi ya untuk saran tersebut, gitu. Kalau menurut kamu, langkah yang ditiru yang bisa ditiru oleh, ya misalnya RT, lingkungan sekitar kita tuh, untuk, eee mengurangi sampah itu kayak gimana sih?
Mhm. <sighs>